Entendo. E aí, só pra eu entender, assim, eh, você faz isso, exclusivamente pelo dinheiro, ou te dá uma satisfação muito pessoa a a, muito bem, eh, muito bem para o seu pessoal, assim, pra sua para o seu ego, quando você cumpre essas tarefas?
Isso não é legal. Uhum. Não, eu faço é, eu faço pelos 2, me dá uma satisfação de ser capaz de trabalhar, de me dar bem no meu trabalho, de ter essas possibilidades, né, de hoje ganhar mais do que uma pessoa que trabalha como eu trabalhava antes. Eu sou profissionalmente eu fui dançarina, me aposentei como é, me aposentei como dançarina, porque, infelizmente, vida de dançarina não dura o resto da vida, e aí eu ingressei num trabalho de confeitaria, e eu sempre trabalhei com isso. Então, eu penso muito assim: eu antes eu trabalhava de s terça a domingo, chegando na padaria, tipo, 4:00, saindo quando desse, e eu não conseguia te mal, muito mal, 1 salário mínimo, né. Então, hoje em dia me dá uma super satisfação de eu tirar mais do que o salário mínimo. Eu acabo extrapolando na minhas horas de trabalho, porque eu dependo de outras pessoas também, porque fazemos planilhas juntos, né, então, eu dependo de uma segunda pessoa pra entrar. Então, acabo muito que perdendo tempo online e não faturando, e aí eu vou adicionar sempre mais a horas de trabalho por causa disso. Então, é na parte da grana que eu adoro ganhar grana, <chuckles> eu adoro ter aquela sensação de ser capaz de fazer mais, né, e também gosto de me sentir útil, de sentir que, nossa, eu sou boa no que eu faço, sabe?
Tá. Aham. Uhum, ai que legal. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, claro. Uhum. Entendo. Claro. Uhum. Sei. É, você tem uma satisfação além da financeira então ali, não é cegamente pelo dinheiro que você faz.
Sim. Não, não, não, não é cegamente pelo dinheiro.
Entendo. E, uma curiosidade: te faz falta dançar?
Olha, não me faz falta pelo fato que eu não parei, eu continuo fazendo
Ah, então, você só parou de ser profissional no caso, né? Entendi.
É, eu parei de fazer shows, eu faço show talvez 10 shows durante o ano só pra matar a saudade, <chuckles> adrenalina, sabe, que uma vez que a gente é acostumada com essa adrenalina do palco, é tão difícil viver sem ela.
Uhum, entendo, legal. Claro. Exato, é por isso que eu estava te perguntando isso, porque realmente isso vai muito de encontro, com com a sua sa a sua saúde mental, sabe. Você acostumou seu corpo muito tempo a viver aquele aquela febre, aquele calor da da da plateia, e etcétera, e você baixar isso é algo que pode te te prejudica, sim ou sim, né, não tem nem o que falar, você sabe melhor do que eu isso.
Uhum. Sim. Exato. Sim, sim.